うんうん、そうですね。そうですね、うん。で、私の母も、まあ、今住んでるとこが長いんで、その、前から、結構、長い間住んでる人とは、まあ、なんか、この、物々交換みたいなもしたりとか、そう、で、向こうがジャムを作ってきたら、まあ、こっち、他のもので返すとか、なんかそうのがあるんで、そう、かと言って、新しく入ってきた人とは、また、ちょっとそこまで関係ま、あ、出てきたら外で会ったら、あの、会釈はするけどってゆう、そう、なんかまだそこまでの関係はいってないって、まあ、そう、なんで、ちょっと難しいうーん、うんうん、時間かかるんですね。
うん、な、ところは、うん、ん、悪くはないかななんて、うん、ね。 うん。 うん。 うん。 んん。 ああ、あります？うんうん。 ん、あ、ええ。えん、あ、うん。 うん。でも、うん。 あ、そうね。 うん。うん。 うーん。 うん。それはね、うーん。やっぱり時間もかかるし、なんかね、そう、そう、結構、こう、押し付けになっちゃいけないとかいうのもね、やっぱりありますもんね。うん。
うーん。ね、そうですね。あの、一緒のとこに住んでるから、余計にあんまり干渉しちゃいけないって思ったりとかもあると思うんですよね。そう、うーん、ああ、でも、それ考えると私の隣に住んでる、あの、老夫婦がいらっしゃるんですけど、その方はうちの主人にたまに電話かけてきますね。あの、うん、なんか、ま、例えば「今ちょっと出かけちゃってるんですけど、なんか、これが心配で、見てくれませんか？」とか、うんうん、であ、うんうん、うーん。
うん。 ん。 そう。 うん。あ、そうそう、そういう気遣いもね、うんうんうん。 うん。 ええええ。 え、ほんと？うん。 うんうんうん。 あ、ええ、うんうん、ふんふん。あ、でもそれぐらい、声をかけられるぐらいの信頼、ま、この人だったら聞けるなとかやって、なんかやっぱ信頼見えない、なんか、 ってあるんじゃないかな。うんうん。
まあ、うんうん。 ああ。うん。ま、あると思いますね。そう、なんで、すっごい仲が良くて、なんか、すごい、いつも何かをするっていうわけじゃないんですけど、ま、お互いに助け合うってゆう意味では、まあ、あるのかなって思います。例えば、まあ、あの、私達が出かけて、なんかこう、扉がこう開けっぱなしみたいなとかあったら、ま、お隣さんが、あの「開いたままだすけど、いいんですか？」ってこう、かけてくれたりとか、うんうん。
うん。 うんうん、ええええ。 うん。 うん。 うんうん。うん。 あ、うーん、あ、それはね、あの、たとえそれは意図的に開けてたとしても、あ、気遣ってくれてるってゆう、嬉しさがありますね。うんうんうんうん。
うん、うんうん。 そうそうそうそう、ありますね、確かに。そうそう、で、こ、ちょっと気にしてくれてるんだなあとか。そう、なんで、まあ、大切ですよね、ほんとに。あの、うん。
うんうん。うんうん。 え、うんうん。 うん、あ